طب ليه فَكَّرت الفكرة دي؟ ليه شكلك مش كويس، ليه ما يكونش مثلًا آآ جِبت فكرة تانية، يعني مثلًا في سُلوك أنت عملتُه ما عجبهاش، في فكرة أنت قُلتها آآ حَسِّت إن أفكاركم مش مُتشابهة، آآ ليه دايمًا آآ عقلك راح لموضوع الشَّكل بس؟
والله هو يعني لسببين يع أول حاجة أ صحابي كانوا عمَّالين يقولوا على حاجة زي كده، يقولوا لي: "دي لو شافتك هتعمل لك بلوك، لو شافتك مش هتعبّرك." وكلام من النوعيَّة دي تمام، اللي هو
هو أنت أمّا اتعرّفت عليها كان نت الأول، والّا من غير ما تشوفك يعني؟
آه، أنا أنا كُنت متعرّف عليها على النِّت، من غير ما تشوفني في الأول فعلًا، فهو كان حتى م من ناحية الأفكار تمام، والمُعتقدات والكلام ده، وكُنّا خلاص يعني ما ما كانش في ما بينّا مُشكلة أوي، اللي هو إحنا كُنّا مرتاحين للكلام مع بعض كأفكار وككُلّ حاجة وتوافق، كانت الدنيا لذيذة بصراحة، لحد لمّا آه، م من أول بقى طبعًا
آه، إمم، طب وأنت كُنت بتشوف صورها على النِّت أو كده؟ كنت عارف شكلها؟ إمم.
آه، آه أ كُنت آه، آه كُنت عارف شكلها تمام، آآ يعني
و وصورها صحابك شافوها كمان؟
آآ أيوه، كان صحابي شافوها إن هي كانت بتنزّلها يعني على الصفحة بتاعتها عادي، تمام؟
يعني أنت أ أ آه، حتى لو مش بتنزِّلها، أنت كُنت بتتكلّم مع اصحابك يعني وبتقول لهم إن أنت حد مُرتبط بيه، أو أو حد يعني اتكلّمت معاه وكده ومُعجب بيها وكده، و وكنت بتتكلّم معاها يعني بصفة يوميَّة مثلًا، والّا على فترات، أو يعني كانت العلاقة مباشرة كده وواضحة، وفاه مفهوم إن أنتم آآ في إعجاب بينكم أنتم الاتنين؟
مُعجب بيها آه، آه.